È una pasta frolla, ehm, quindi sempre biscottata e ripiena di marmellata di fichi.
Okay. Ah, okay, bella bella pesante <giggles> bella pesa
Eh bella pure bella pesante, e che che neanche non amo neanche questa però, è proprio il dolce tradi sì, è tradizione. Alo fa proprio Natale quello. <chuckles>
È molto sì, sono quelli esatto, che fanno tradizione, anche sì, sì, vabbè poi ci sarebbero ancora altre, però, tipo le paste rea
Eh, se ne potrebbe potrebbe parlare per sempre. <chuckles>
È venuta fame. Ti lascio, addio. <chuckles> Ciao. <chuckles>
Anch'io, ciao.